そうですね、それで言うとなんか、あの自分が、あの、なんてんすかね、英語英語と日本語みたいなで、ちょっと訳してもらもらいたい、みたいな。例えば、英語の文章を、あ、ん、日本語に訳してくれ、みたいな感じで
うんうん。 うんうん。ああ。はいはいはい。 ああ、ありますよね、そういうの、うん。
あの、そうゆのを、ちょっと打ったりして、あの、まま、全部ではないんですけど、ま、もちろん正確な答えとかもあったりするんですけど、中にはなんか、ちょっと、変なニュアンスの日本語が混じってたりとか、なんか、あ、それ多分このビジネスじん、まあ、上、使えない日本語だなとか、あの、そうゆのが出てきちゃったりするのになんで、必ず、ち自分でチェックしたほうがいいってゆうか
ふん、うんうん。 うん、ふんふん。 あ、はいはいはい。 <chuckles> はいはい。 ああ。 なるほど。ああ、はいはいはい。ああ。いや、ありますよね。なんか、あの、最近とかだとね、大学のレポートとかもなんか、生成したのものをポン出しして、なんか、すぐ、AI ってバレて、な単位剥奪みたいなね。<chuckles>
そのままコピペしたら多分、結構大変なことなりそうな感じはする あ、す ほう。あ、そうですね。それと同じ感じで、やっぱり、あの、ま、AI をそのままコピペするってゆうのは、あ、で、うん、やっぱり、わかる人にはやっぱり、なんてんす、ま、分かることもあったり、ま、それを調べられちゃうってことも多少あったりすると思うので、そこら辺は気をつけないとなと。
へえ。 うんうん。 いや。うーん。ええ。うんうん。 なるほど。あ。だから。うんうん。あの、それはもう、事前に気づけたパターンっていうか、みなんか、明確にミスったってわけじゃないですけど、AI にはこうゆうなんか問題点とゆうか、あ、抜けてるところとかもあるからって話ですよね。
あ、そうですね。ただそのまま、あの、結構、時間がなくて、それをま、信用してそのまま送ろうとしちゃったところを、ちょっとやっぱ、もういっかい見とこうかと思って、念のため見たところ、あの、は、や、そうです、あ、送信するとこだったので、まあ、ちょっとほぼ、危なく失敗するとこだったってのがあって。
<chuckles> はいはいはい。 <laughs> いやあ、良かったすね。 ああ。 いやあ、いやでも凄いすね。でも、確かに、なんか、AI なんか翻訳とかも台頭しつつありますけど、やっぱりね、なんか、AI の、なんか、あの、かんかい考え方というか、なんかさじ加減によっては、なんか、めちゃくちゃとんちんかんなね、文章とかになってる可能性とかもね、無きにしもあらずですもんね。
そうです。 あ、そうですね。はい、ま、そこらへんは、なんてゆんすかね、ちょっとみ情報を見極めながら、なんか、あの、自分なりにちゃんとさいしゅ最後はチェックしたほうがいいかなってのは、あの、感じますね。
やっうん。<chuckles> ああ、はいはいはい。 うーん。<chuckles> あ、そうすね、やっぱそこはね、逃れられないですよね。いや、すごいなんかね、参考になるね、AI の活用方法についてのお話聞けて、すごい良かったなって風に思います。ありがとうございました。
はい。 あ、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい。